Então, me conta um pouco sobre a sua rotina matinal.
Então, a minha rotina matinal, assim, é é uma coisa que eu faço todo dia, e tenho que fazer todo dia pra <chuckles> pra mim t pra estar bem, tem que tem que seguir aquela rotinazinha, porque se eu não sego sigo aquela rotina, esquece, meu dia parece que não anda.
Ah, então se se alguma coisa acaba quebrando a sua rotina, ali, já altera um pouco o seu humor, o seu dia já não começa muito bem, é isso?
É, j já me estressa, já começa a ficar nervosa, as coisas parece que não saem direito. <laughs>
Entendi. Então me conta um pouco qual que é esse passo a passo, aí, do dia perfeito pra você.
Então, pra começar, assim, eu normalmente acordo cedo já acordei mais cedo já, né, mas normalmente acordo, tipo 7, 7h30, boto despertador sempre pra 7h30. É. Mas normalmente acordo mais ou menos esse horário, e aí eu tenho um ca porque eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, né, eu meu lema é é "time que está ganhando, a gente não mexe, né". <laughs> Então, eu de manhã, eu tenho uma receita, né, um café da manhã que eu faço sempre, que é u é um pão de queijo, eh, fit, né, eu faço
Aham. Aham. Ah, entendi, entendi. Uhum. Ah, como é que é esse pão de queijo?
Então, é é bem fácil de fazer, bem, bem, bem simples. Ele leva ovo 2 colheres de de polvilho azedo e queijo. Normalmente eu dou preferência, assim, né, pra pra um queijo mais light, né, aqueles queijos lights, com pouca gordura, e tal, né. Já é que é fit, vamos seguir a linha, né. <laughs> E aí
Aham. Aham. Ah, tá. Certo. Certo, certo. Aham, com certeza. Manter o propósito, ali, né. <laughs>
Aham. E assim, o mais legal, né, dessa minha receita, é que ela não vai no forno, eu boto ela direto na sanduicheira.
Hum. Ah, entendi. Então você faz o preparo, ali, e já coloca direto na sanduicheira pra preparar.
Exatamente. E aí o que que acontece, né, normalmente eu deixo eu deixo ele na na enquanto ele está na sanduicheira, que eu tenho 2 cachorros e 1 filha na são tão são basicamente 3 filhos, 2 de 4 patas, e 1 de 2, de 2 né. <laughs> Eh, então normalmente eu ap aproveito, como eu gosto desse meu pão de queijo bem crocantezinho, eu gosto de deixar ele mais tempo na frigideira, então eu aproveito aproveito esse tempo, né, que ele está fazendo, e vou dar uma volta com os cachorros, pra eles poderem fazer as necessidades deles, né.
Ah, legal. Aham. Entendi, entendi. <chuckles> Aham. Certo, certo.